अच्छा। उ हाँ, हुँ। हाँ जी। हुँ। उ हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल आपकी बात एकदम बिल्कुल अच्छी है और मैं भी इसको बिल्कुल अनुभव करता हूँ चीज़ों को, अपनी उदासी को दूर करने करने के लिए। और काफ़ी मजा आता है कि ऐसे जो है सुनता हूँ मैं चीजें और ऐसे देखकर मुझे काफ़ी उम, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता वक़्त का, तो वक़्त कैसे बीत गया। क्योंकि को हर एक पल ऐसा लगता है कि जैसे कि घंटा-घंटा भर बस चल रहा है समय, तो ऐसे स समय में आप बिल्कुल जो मैं कहूँगा अगर आप उदास हैं, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें कीजिए, गतिविधियाँ कीजिए, जिससे ना तनाव बिल्कुल एकदम मुक्त हो जाता है इंसान और मैं तो आजकल उदास होता हूँ, योग वगैरह भी मैंने शुरू किया है। वैसे आपने कभी सोचा है योग वगैरह करने का, व्यायाम करने का, जिम जाने का?
जी। बिल्कुल, सही कहा आपने। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी। अ, योगा तो मैं नहीं करता, पर जो है मैं थोड़ा बहुत व्यायाम करता हूँ, जैसे जो है मैं रन डे पे चले जाता हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और जो है अ, बहुत जब जब पसीना भी बहे ना आपके शरीर से, तो जो है डोपामाइन निकलता है उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक हैप्पी हॉर्मोन माना जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। जी।
अच्छा। उ हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ। अच्छा। ओह! अच्छा, तुम्हारा डोपामाइन निकलता होगा, हमारा तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी खुशी वाला हॉर्मोन वो भी होता है। तो चलिए अ, समय आ गया है हमारी इस चर्चा को अब अंत करने का, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए आपसे अ, मैं विदा लेना चाहूँगा, आपने काफ़ी अच्छे से मुझे उदासी के बारे में बताई, चीज़ें कि कैसे होते हैं और कैसे इनसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मुझे बातचीत करके और उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपसे फिर अ, किसी और चीज़ पर हम चर्चा करें, तो धन्यवाद आपका तब तक के लिए।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
अ, हुँ। अ, हाँ जी। जी। धन्यवाद आपका भी।

जी ऐसा तो जो है अ, मेरे साथ अभी हुआ नहीं है और जो है मैं आशा करता हूँ कि जो मुझे ऐ ऐसे अ, मित्र मिले तो काफ़ी लगेगा मुझे पर जो है मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि जो है अ, हर कि हर किसी के जीवन में ना कोई न कोई ऐसा मित्र होना चाहिए जिसको कि आप कुछ भी बता सकें और जो है बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि आजकल की जो जीवन शैली है अ जो युवा हैं वो कहीं ज़्यादा जो है ना अपने अ फ़ोनों में व्यस्त हैं, सोशल मीडिया में व्यस्त हैं और जो है सोशल मीडिया में जो है देखिए देखा-देखी करके, तो जो युवा हैं आजकल के वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगे हैं। तो बिल्कुल आप जो उम, उम, दिनचर्या है उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपके जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी ज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मेरा तो ये मानना है। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
अच्छा। हाँ जी। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। उ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। उ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। उ, हाँ, हाँ। हुँ।